Opo, 'yong ano na m lately ko lang na ano na, ano pala, na kung sa'n, eh, naka-focus lang ako do'n sa goal. Mm. Yun lang 'yung nito ko lang napansin na ang ano ko pala 'pag ano, 'pag nag-focus sa goal na ano, kung saan sobrang focus kasi, ano no'n, eh 'Yon lang talaga iniisip ko, eh, kaso mahirap siya na ano gawa't unang-una, budget.
Mm. Ayun, focus. Mm. Pero maganda 'yan, ah, mm. Gan'on. O may may hadlang talaga na parang hindi wala sa kamay mo, eh, 'no?
Mm. Kayo po ba?